Ou comment?
Alors, bah, il faut l'apprendre, heu, avec des personnes qui qui le pratiquent. En fait, c'est plus quelque chose qui se transmet. Heu, c'est pas quelque chose tu vas pas faire une formation pour, heu, heu, devenir cartomancien en fait. C'est des cartomanciens, des cartomanciennes, qui vont te dire: «Bah voilà, tu peux faire de telle ou telle façon». Donc hem, heu, alors, pour t'explique
D'accord. Mmh mh. Ouais. Le cartomancien, c'est le c'est le thème général, enfin c'est le c'est les gens qui qui qui s qui s'y connaissent du coup très bien en cartes, heu et après tarot c'est c'est une spécialisation du coup de ça?
Alors non, moi je ferais plutôt, heu, la différence inverse, hem, c'est-à-dire qu'un cartomancien, il va, heu, lire, heu, les cartes de façon générale. C'est-à-dire qu'on va lui dire: «Bah, heu, par exemple le pendu a telle signification, heu, la mort a telle signification et donc si tu tires ces 2 cartes en même temps, ça va avoir telle signification par rapport au contexte que vit la personne». Sauf que, heu, ça, c'est une interprétation on va dire, heu, basique. Sauf que tu as derrière les on va dire ce qu'on tu peux appeler les voyants qui eux, vont tirer les cartes, mais vont interpréter les ca carrément interpréter les cartes comme un message. Heu, c'est-à-dire, ils vont pas dire: «Bah, telle carte veut dire ça», c'est-à-dire que pour eux
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Oui. Hein hein. D'accord. Ah, propre à à la situation, à la personne?
Voilà, propre à l'histoire, voilà propre à l'histoire qu'ils vont avoir sous les yeux. Ils vont ils vont pas, hem, avoir ce principe de d'abord se dire: «Bah non ça, ça veut dire ça», non. C'est quand ils vont voir une histoire qui se déroule sous leurs yeux et c'est là qu'ils vont pouvoir donner leur leur ré leurs réponses à la personne qui demande.
OK. OK. Je vois, OK oui, je vois la di la nuance ouais. D'accord et du coup, heu, qu'est-ce qui s'est passé alors, heu, à à donc là, tu tu étais en train de de découvrir cette discipline-là avec tes amis?